Muito bom isso, porque também é uma questão que eu tenho usa usado pra praticidade. Da mesma forma que esses frangos, eles geram uma boa praticidade, né, no meu dia a dia, eu também passei a comprar uns peixes de de mercado também, né, ele já vem numa embalagem, só que esse peixe eu eu tempero, né. Eu coloco ele na panela, então, eu f corto lá o alho e tudo mais, boto um sal.
Uhum. OK. Hum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. OK. Uhum.
E é bem bem bom cara, porque é de mercado, assim, é aqueles q que já vêm pré-prontos. Geralmente não são tão gostosos, né.
É, peixe é muito gostoso. Uhum. É, ent é, eu os eu eu encontro alguns nos mercados daqui que eu gosto. Mas eu o que eu não gosto mais são é a questão do preço. Alguns mercados, o o peixe acaba sendo mais ca é.
Uhum. É mesmo, é? Quanto é, mais ou menos, aí?
Então, uma uma bandejinha com 2 filés, né, já desses cortadinhos d de peixe, dá uns €6, €7. Eu não acho um preço
Uhum. Então, na ver na verdade, aonde você tá, por exemplo, tem um mercado chamado EDEKA? Ou não?
Não. Tem tem Albert Heijn, que eu acho que tem aí também, né.
Então